โอ้โฮ ก็ ก็เยอะเลยนะครับผม ส่วนใหญ่ จริง ๆ ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีนี่แหละ <chuckles>
อ๋อ อา อา ทำไม ทำไมถึงไม่ชอบ ต้องถามก่อนเลยว่าแบบเป็นยังไงเอ่ย?
เออ ดู พยายามดูแบบ อ่า อย่างซีรีส์เกาหลีเนี่ย เขาจะต้องแบบผ่าน 1 ถ 1-2 ตอนไปก่อนถึงจะเข้าอรรถรสของซีรีส์เขาได้จริงใช่ไหม? แต่ผมพยายามดูแล้วอะมัน พยายามต่อไม่ได้จริง ๆ ไม่ ไม่สามารถจบ อ่า อีพี 1 ได้ด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ อ่า หนัง เอ๊ย ซีรีส์ที่เป็นตลก แต่ว่าเราไม่สามารถเก็ตมุกเขาได้อะ
อืม อืม มันยังไม่เก็ต อา อ๋อ อืม อา อ๋อ เหมือนแบบ
เออ มันก็เลยไม่สามารถ
อืม เหมือนแบบเราพยายาม อา แบบ ดูแล้วยังไม่อิน ก็เลยตัดสินใจว่า เออ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ต่อดีกว่า อา โอ้ โอ โอเคเลยค่ะ อ๋อ แสดงว่าแบบนี้ อ่า ตอนแรก ๆ เนี่ยก็มีผลด้วย ใช่ไหมคะ? ในการว่า อะ จะทำให้เราแบบได้ดูซีรี่ส์ยาวต่อไปด้วยหรือเปล่า?
จะดูต่อในความตลกได้ยังไง? อือ ใช่ ๆ ๆ ทำนองนั้น ครับผม มี ใช่ครับผม ใช่ อะฮะ อีกรูปแบบหนึ่ง ก็จะเป็นหนังแบบ อ่า เป็นซีรีส์ที่ Overacting มากเกินไปหน่อย
อืม
ถ้ามา ฟ แบบไม่สมจริงเนี่ย ผมจะรู้สึกว่าไม่อยากติดตามแล้วอะ
อืม อา ค่ะ อ๋อ ต้องแบบอย่าเกินไปด้วย อืม
แต่ถ้าเกิดตลก ก็ตลกไปเลย อือ อา
แสดงว่าเป็นคนที่แบบ อืม
แต่ถ้าเกิดแบบจะมาเล่าเรื่องราวแบบโอเวอร์ หรือว่าไม่สมจริงสมจังอะ มัน มันไม่ชวนให้ติดตามครับผม ใช่ครับ ใช่ ๆ
อืม ก็อาจจะไม่ ยังไม่ใช่ อา แสดงว่าแบบนี้แบบ โอ้โฮ เรื่องราวซีรีส์ที่ชอบ ก็แบบมีความหลากหลายเลยใช่ไหมคะ? จากที่ฟังมาทั้งแบบตลก แต่ก็อย่าเกินไป แล้วก็ไม่ Overacting ต่าง ๆ เกินไปด้วย โอ้โฮ ถือว่าเป็นคนที่ชอบดูหนัง ดูซีรี่ส์เยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้ อืม
หือ อา ใช่ครับใช่ อือฮึ ใช่ครับ ใช่

แล้วในหนังเนี่ยมันก็จะมี ทั้งการวางแผนที่เป็นไปตามแผน แล้วก็เป็นไปไม่ตามแผน แล้วก็มีทริก มีขั้นตอนในการที่ทำให้ ฟ ซ อ่า ศาสตราจารย์เนี่ย ต้องวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้แผนการสำเร็จ อือฮึ
อืม อืม โอ้ อืม อ๋อ ค่ะ โอ้ แสดงว่าเรื่องนี้ฟังดูแล้วก็อาจจะแบบเชื่อมโยงกับชีวิต แล้วก็มีมุมมอง มีข้อคิดให้ อ เยอะเลย ใช่ไหมคะ?
เยอะ เยอะเลยครับผม ในเรื่องของการวางแผน และการมีแผนสำรองมากกว่า 1 แผนเนี่ย เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุก ๆ คนได้นำไปใช้มาก ๆ เลยครับผม ไม่จำที่จะ ชีวิตจะต้องมีแผนเดียว หรือว่าเดินเส้นทางเดียว เราควรมีแผนสำรองไว้เสมอ
อืม อืม อืม พอดี อืม อ๋อ เห็นด้วยเลยค่ะ
จริง ๆ ซีรีส์นี้ มา มีค่อนข้างหลายซีซันเลยนะ แล้วได้รับความนิยมมากจนเกาหลีก็ซื้อลิขสิทธิ์ไป remake ด้วยเหมือนกัน
อา อ โอ้โฮ อา โอ้ แบบนี้ได้ตามทุกซีซันไหมคะ หรือว่าเลือกแค่บางซีซัน? โอ้ น่าจะเป็นแบบ โอ้ ชอบมากแน่ แล้ว อ่า ในแง่ของเกาหลีล่ะคะ มีเรื่องไหนที่แบบ ชอบบ้างไหมคะ?
ตามแน่นอนครับผม ตาม ตามทุกซีซันเลย เพราะว่ามันต่อเนื่องกันหมด ใช่ อา ชอบที่สุดเลย ผมชึก ชอบเรื่อง อ่า Vagabond
อืม อา Vagabond มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงคะ? <laughs>
เรื่องเกี่ยวกับ อ่า การ หลัก ๆ แล้ว ปัจจัยหลักของซีรี่ส์ ก็คือเป็นการสืบสวนสอบสวน ประมาณนั้น
อืม อา สืบสวนสอบสวน โอ้โฮ! อืม
ใช่ครับ แต่ว่าในหนังเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบให้พระเอกเก่งมาตั้งแต่แรกเลย ประมาณเนี้ย แล้วก็ดำเนินเรื่องไป แต่ในหนังเนี่ย เออ ในซีรีย์เนี่ย พระเอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือน เหมือนบุคคลธรรมดาก่อน แต่มันมีแรงผลักดันให้เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเอง แล้วก็ค่อย ๆ แก้ไขปัญหา หาแนวทางเพื่อจะ
อืม ค่ะ อา อืม อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ

โอ้โฮ แสดงว่า เป็นเหมือนความชอบตั้งแต่เด็ก ๆ รวมกันในหนังเรื่องเดียวเลยใช่ไหมคะ?
มันมีการผจญภัย ครับผม ใช่ แล้วมัน มันมามันจบอยู่ในซีรีส์ หนังซีรีส์นี้ ทั้ง 3 ภาค
อา อืม ดีเลยค่ะ โอ้โฮ 3 ภาคเลยแสดง ได้ ได้ติดตามดูทีเดียว หรือว่าติดตามตั้งแต่ภาคแรก แล้วก็รอภาค 2 มาแล้วต่อภาค 3 หรือว่ามาตามดูทีเดียวตั้งแต่ภาค สาม ย้อนลงไป
เออ อา ดูตั้งแต่ภาคแรก แล้วก็เฝ้ารอเลยครับ เฝ้ารอ 2 ปีให้ภาค 2 มาเฝ้ารออีก 2 ปี 3 มา
โอ้! โอ้ ค่ะ อืม โอ้โฮ ใช้เวลาแบบ ห หลายปีเลยใช่ไหมในการ โอ้โฮ แสดงว่า ต้องเป็นเรื่องที่ชอบมาก ๆ เลย โอ้โฮ ดีเลยค่ะ แล้ว อืม งั้นเล่าแบบบรรยากาศคร่าว ๆ ได้ไหมคะ ว่า อา อา อย่างที่คุณเล่ามาว่า เป็นการ อ่า เรื่องความชอบอยู่แล้วเนาะ แล้วอะไรที่ทำให้คุณติดใจเรื่องนี้อีกบ้างเหรอคะ?
เฝ้ารอยไปข้ามปีเลย <chuckles> ใช่ครับ ใช่ ครับผม อา ผม จะพยายามเล่าไม่ให้ ค อ่า เข้ากับ ไม่ให้มันเกี่ยวกับเรื่องของหนังดีกว่านะครับ เพราะว่าสิ่ง สิ่งที่เจอในหนังซีรีส์นี้ แล้วทำให้รู้สึกว่าชอบเนี่ย ก็คือการ การแสดงออกของตัวละครว่า มันจะมี มนุษย์ มีคนแคระ มี Eif อะไรพวกนี้ครับผม แล้วก็เหล่าจอมเวทย์ที่ เอ่อ ที่เขาแสดงออก แล้วทำให้เรารู้สึกว่า
อา ได้ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม อ๋อ อืม
อ่า เราคล้อยตามไปกับเขาได้ ดูมันไม่ ไม่ปลอมจนเกินไป
อา ค่ะ อ๋อ เหมือนเป็นการแบบแสดงที่แบบทำถึงใช่ไหม? ที่ทำให้เราแบบ เออ อินไปกับเรื่องด้วย อ๋อ ดีเลย โอ้โฮ แสดงว่า มันก็ อืม
อะฮะ ใช่ ๆ ๆ ใช้คำนั้นได้เลย อะฮะ แล้วก็การ อือ แล้วก็การเล่าเรื่องที่ดูน่าติดตามและผูกเรื่องกัน ได้อย่างเรียกว่า สมบูรณ์แบบมีที่มาที่ไป ที่เราดูแล้วรู้สึกว่า คล้อยตามไปกับหนังได้ ประมาณนั้น
อืม อ๋อ อา อืม อ๋อ เหมือน เหมือนมันไม่ได้ดูขาดตอน หรือว่าดูว่า เฮ้ย มันแปลก ๆ ไม่ตามเหมือนพล็อตเรื่องต่าง ๆ มันมาแบบคล้อยตาม ทำให้เราแบบดึงดูดด้วยใช่ไหมคะ?